Eee, ini kayaknya kalau soal, adat, eee, mereka semua, masih menjalankan kepercayaan adat ya cuman kayaknya Katolik ini tuh pengaruh, secara administratif ya pengaruh dari, eee, negara pengaruh perkembangan gitu, eee, ada juga, eee, ketua adat di sana, eee, ini juga, kalau dari pengamatanku ketua adat ini juga bukan, eee, Katolik-Katolik yang Katolik banget gitu yang nggak nggak yang ke gereja gitu, eee, melaksanakan, apa ya acara-acara, eee, keagamaan Katolik, eee, lebih ke, adatnya sih lebih patuh ke adatnya cuman mungkin secara administratif, eee, agama mereka Katolik gitu.
Heeh. Oh gitu, iya iya. Mhm. Iya. Berarti mungkin iya bener sih mungkin, eee, lebih ke agama administratif aja karena kan mungkin, di Indonesia sendiri kan, ya, agama yang secara resmi diakui hukum kan salah satunya, Katolik gitu kan kalau mungkin, keagamaan apa ya keagamaan adat ya nggak tahu apa ya istilahnya? Keagamaan adat mungkin yang kayak ya kalau di
Betul.
kalau di Jawa kayak kejawen kalau di sana mungkin apa? Ya itulah pokoknya, aga keagama keperc ya kepercayaan keperca keyakinan lokallah menurutku, ya kepercayaan lokal itu kan tidak diakui gitu kan dalam hukum negara di Republik ini gitu, tapi selama, di sana, ada nggak momen-momen di mana Kakak, ikut, ada warga yang pernikahan gitu atau mungkin, eee.
Mhm mhm. Iya iya kepercayaan gitu ya? Iya kepercayaan lokal bener. Mhm. Oh ada.
Atau mungkin upacara kematian gitu? Gimana tuh Kak? Boleh nggak diceritain, eee, upacara pernikahannya gimana kalau di sana?
Eee, kalau upacara kematian, selama 2 bulan itu nggak ada ngalamin sih alhamdulillah, eee, nggak ada yang meninggal ya saat itu ya warganya, eee, tapi pernikahan ini ada, eee, kalau di sana mereka nyebut pestanya itu gawai gawai itu sebenarnya sebutan untuk acara, acara-acara yang berbau pesta ya, jadi misalkan ada orang yang menikah salah satu warga, eee, di sana gitu di lingkungan itu, eee, semua orang itu, ikut merayakan artinya, eee, pusatnya emang di rumah orang yang punya hajat ya, tapi orang-orang di sekitarnya juga apa ya, o open house gitu kayak, eee.
Oh oke oke. <laughs> Iya iya, heeh. Mhm, oke. Iya. Oh.